อืม
เด็กเนิร์ดเลยค่ะ เขารุ่น น้องเรา ที่เราเรียกว่าเด็กเนิร์ดเนาะ เขารุ่น น้องเรา 3 ปี นะคะ แล้วก็ชอบทำงานอยู่กับหน้าจอคอม ชอบเล่นเกม อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เอ่อ เขาเองเนี่ยนะคะก็มีเพื่อน แต่เพื่อนเขาก็เนิร์ดอีก เป็นเพื่อนแบบว่าชอบต่อกันดั้ม แล้วก็ เอ่อ เขามีห้างซูเปอร์มาร์เกตเนาะอยู่ที่เหนือเหมือนกัน เป็น ห้าง แพร่ แล้วเขาอะลาออกจากงานประจำพร้อมกับเรา แล้วเพื่อนของเราคนนี้อะค่ะ เขาก็เป็นเพื่อนกับสามีเราด้วย เป็นรุ่นพี่ที่สามีเขา ชื่นชอบ แล้วก็ชื่นชมอะค่ะ แล้วเขาก็มาดูแลธุรกิจร้านซูเปอร์มาร์เกตที่บ้านเขา ที่แพร่อะนะคะ แล้วร้านของเขาอะ เอากันดั้ม อะ มาใส่ในตู้กระจก ที่เขาสะสมมา ที่เขาซื้อเต็มคอนโดที่กรุงเทพเนาะ เขา ก็ อั้น แล้วก็เอาตู้กระจก มาใส่ไว้ในร้านซูเปอร์มาร์เกตของเขาอะ โชว์ค่ะ ซึ่งลูกค้าไปที่ร้านก็มาถาม ก็ไม่ขาย จนแบบเต็มไปหมด แต่ว่า อ่า จริง ๆ แล้ว ก็คือมันเป็นความสุขเนาะที่แบบ เอ่อ ที่ ที่สามีเรายังมีเพื่อน หรือว่ามีรุ่นพี่คนเหนือ ที่มีงานอดิเรกแบบอยู่กับตัวเองเหมือนกัน คือสา ชอบเล่นเกม ชอบอะไร แล้วเพื่อนเราก็ชอบแบบ นี้ แล้วเราก็แบบว่า โอ้ ทุกอย่างมัน ค่อนข้างลงตัวค่ะ คือสามีเราก็มีเพื่อนอยู่ ที่ข้ามจังหวัด แค่ 100 กว่าโลเอง อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ อืม อือฮึ ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ ครับผม อืม อ๋อ อืม ครับ อืม อืม เห็นด้วยเลยอะครับ เพราะว่า อ่า จริง ๆ แล้ว นอกจากที่คุณบอกมาอะครับ ผมก็คิดว่า การที่เรามีเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่มีความชอบ อะ เดียวกับเราอะ แล้วเราอาจมีโอกาสได้คุยกับเขาหรือเวลาไปหาเขา อย่างเงี้ย เออ มันก็ทำให้เรามีความสุขเล็ก ๆ ขึ้นมาได้นะครับผม โอ้ ยังไง
ใช่แล้วค่ะ ก็ถือว่า เป็นความสุขในแต่ละวันจริง ๆ อะค่ะ

อืม จริง ๆ รสชาติ หมายถึงว่าเป็นรสชาติอาหารที่เราทำให้สามี หรือว่ารสชาติอาหารทะเลคะ?
อา รสชาติของอาหารทะเลเนี่ยแหละครับ ที่แบบ เอ่อ คุณสั่งมาอะครับผม
อืม คือจริง ๆ แล้วอะค่ะ รส ชาติ ที่เหมือนเดิมเลย คือเราสั่งนะคะ ไข่ปลาเรียวเซียว 0.5 กิโล มันอยู่ที่ 450 บาท ก็ไม่แพงนะคะ แล้ว อ่า อย่าง กุ้ง ก็ ปูอะค่ะ ปูเขาจะบอกว่า 1 กิโลเนาะ ที่เป็นปูม้าไข่อะค่ะ กับปูม ปูไข่ทะเลอะอันนี้เขาจะนึ่งมาให้เราแล้วค่ะ แล้วพอเราเอามากินนะ มันเหมือนที่เราไป กินจาก อ่า ถึงที่จริง ๆ เลยนะคะ มันสดมาก แล้วก็กลิ่นไม่ ไม่คาว ไม่แบบไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลย คือแบบเขา ใส่ในลังโฟม แล้วก็อาบน้ำ แข็งอีก ทีหนึ่งค่ะ พอมาถึงบ้าน น้ำแข็ง ยังไม่ละลายเลยค่ะ เขาส่งห้องเย็นมาให้เราอะ ค่ะ
อือฮึ อ๋อ ครับ อ๋อ